والله ماشي أنا أتفق معاك فعلًا بحاجة نسيت إني فعلًا ممكن أكون حاجة أنا حاببها، يعني أنا ممكن دلوقتي ممكن أقول لَك علي أكلة أنا باحبها أنتَ ممكن تكون مش بتحبها، هي أذواق ما عنديش مشكلة. بس أنا بالنسبة لي في حاجات كده أساسيات يعني الأسماك بالأخص أنا بالنسبة لي السَمك آكله سَمك. السَمك اسمه سَمك، مش تحطّوه مثلًا على حاجة تانية وتطلَّع لي اسم جديد آآ <tsk> هو في الآخر سَمك برضه. بَس
أكيد طبعًا. آه. طَب جرَّبت شاورما السَمك؟
لا لا ما <chuckles> لا لا لا لا لا لأ، أنا آخري شاورما لحمة، شاورما فراخ، وعلى فكرة برضه مش أي شاورما يعني أنا برضه موضوع أكلة الشاورما دِيَّة، عندي فيها شوية تحفظات برضه يعني أنا
<laughs> تحب الشاورما السوري والّا الشاورما المصري والّا اللبناني؟ والَّا
كلّه، كلّه ويا سلام بقي إيه
كلّه. طَب إيه بقى المعيار بقى بتاع الشاورما اللي يخلّيك تحبها؟
هاقول لَك اصل في ناس بتقوم جاية رايحة عاملة الشاورما تحطها على grill كده وت شوية بصل وت وت وتوم و-و وبتاع، آه لأ مش سيخ يقول لَك يلّا هوب شاورما لأ، طبعًا دي مش شاورما، شاورما إيه هي الشاورما بتلعب؟ لأ، طبعًا الشاورما اللي هي بتبقى م علي السيخ كده وتقعد تتلف كده وال والراجل يمسك البتاعة اللي هي عاملة زي سكينة المعجون ديَّة ويقعد ي ي <laughs> ويقعد يقطّع فيها آه هي دي الشاورما، اللي هي بتقعد تنشف على عودها دي. إنّما ت يجيب لي شوية بتاع دوّة ال فراخ ويحطّهم على grill والّا يحطّهم في طاسة، ويقول لي: "دي شاورما" طَب ما أنا اروح أحمّرها في بيتنا أحسن <chuckles> حقيقي يعني.
آه مش السيخ بقى. <laughs> أيوَه <laughs> يقطّع في السيخ. أيوَه. فراخ ويحطّوهم في الطاسة. <laughs> طَب جرّبت اللي هي شاو شاورما السجق الجديدة اللي طالعة دي؟